Sí, en en espe en especial en festivales, siento que pasa mucho eso, porque como que hay gente que va a ver un artista y ya está en el escenario esperando al artista, pero, pues, no es el artista que quieren ver todavía, entonces les vale. Me pasó eso como en uno hay un un festival como de metal aquí, em, es en bueno, es en Toluca, de hecho. Pero <chuckles> fui a a ver a una artista que me gusta mucho, que se llama Poppy y, pues, es es una chava que hace como metal experimental. O sea, ya te imaginarás, pues, el el el público de metal es bastante cerrado, como que no la no la aceptaban al 100, creo que ahorita ya está más aceptada, pero en ese entonces no la aceptaban al 100. Y también al final en ese escenario se presentaba Muse
Ujú. Ajá. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú.
que es una banda, pues de rock, ni siquiera de metal, con un público aún peor. Si me lo preguntas, la verdad, a mí no me gusta nada, se me hace así como, no sé, no es mi estilo, es como más tranquilón. Y la gente estaba o sea, hasta como que les molestaba que yo estaba de que brinque y brinque, y cante y cante. Y como que hasta me me veían feo y así, yo decía de que: "Pero es un concierto de Poppy, de que la la la am, está bien prendida la música, ¿cómo no te mueves?". Y haz de cuenta que eso fue hace 2 años, creo. Y hace poquito me tocó volver a verla. Literal, hace como 2 semanas vino vino ella sola y a un lugar superbonito, o sea, no no tantas personas como un festival, pero a un lugar bonito. Se escuchaba super superpadre, y la gente estaba prendidísima, en un punto de que se sintió como si estuviera temblando de lo mucho que estaba la gente así, de que saltando y vuelta loca y
Ujú. Ujú. <chuckles> Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Pero fue un concierto exclusivo de ella, no no como este este Corona que fuiste, el Corona Capital que dices que estaban esperando como a otros grupos, ¿no? Y también, pues, pobres, ¿no? O sea, qué mal qué mal plan que les hagan eso, ¿no?
Ajá. Sí, vino justo. Ajá. Sí. También es mala org organización, la verdad, como que cómo pones a Poppy antes de Muse, pero, bueno, eso ya es problema del <chuckles> del festival. Pero mira, esta vez estuvo así, otro nivel, de verdad, me en me encantó 10,000 veces más el concierto porque la gente estaba vuelta loca. O sea, de verdad, de que vi sangre en el piso, estuvo así loco, loco, loco, de verdad. <laughs>
Ujú. <chuckles> Oye, ¿y te gusta tocar también a ti?
Sí, me encanta. Y ta
¿Qué tocas? ¿Qué te gusta?
Pues, es como pop alternativo, rock alternativo.
Ujú.
Y también influye mucho el el público, ¿eh? Para dar shows, la verdad. Sí. Sí, muchas veces, eh
¿Has dado shows? ¿Te has has salido al escenario? A ver, cuéntame cuéntame tus experiencias, ¿qué qué te ha gustado? ¿Qué has vivido?
Ujú.

Y y, pues, eh, se me hace muy caro también el consumo ahí adentro, es carisisísimo. O sea, la cerveza cuesta como $250 pesos, las la cerveza doble, o sea, es una exageración.
Mm. Oye, ¿y este tipo de de presentaciones lo hacen alguna vez sin cobrar? Por ejemplo, en eventos masivos, ¿sí?
Sí, eso está muy padre. Eso deberíamos de de exigir, que haya más cosas así. Tipo la UDG ha traído artistas muy chidos. La UDG no, ¿cuál es la de aquí de la de Ciudad de México? La UDG es la de Guadalajara. La UNAM, ajá. La UNAM tiene eventos gratis superpadres con artistas super superbuen nivel. En también, pues, aquí en Ciudad de México existe el Zócalo. Hay artistas que han venido, y y se han presentado frente al público más grande de toda su carrera aquí en el Zócalo. Sí siento que hay una cultura bonita aquí en en México, em, sobre los conciertos gratis, y ojalá que se siga conservando.
Ujú. La UNAM. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. ¿Y a ti no te importa, por ejemplo, cuando es un concierto así tan masivo? Porque hasta los mismos, eh, pues, artistas que vienen se sorprenden, y como que se impactan de tantisísima gente que hay en la Ciudad de México. ¿Te gusta? Aun así, ¿crees que sea divertido, que sea seguro, que se pueda disfrutar?
Ujú. Sí. Sí, es cultura, yo creo que debe de seguir pasando y y está padrísimo. O sea, entiendo que qué flojera la cantidad de gente y así, pero mira, la verdad
Ajá, porque se tienen que estar ahí horas, o, días, no sé cuánto tiempo, pero mucho tiempo antes, ¿no?
Sí. Ajá. Pues, todo el día si quieres un buen lugar. Yo, la verdad, ya estoy en un punto en el que ya no no lucho por un buen lugar por casi nadie, <chuckles> pero pero también parece más caótico de lo que es, ¿eh? O sea, vale la pena. Yo creo que vale la pena esforzarte por ver a un a por ver a un artista.
<chuckles> Ujú. Y en el futuro, ¿te ves como alguien adulto que siga amando la música?, ¿crees que va a ser tu compañera toda la vida?
Sí, definitivamente. Sí, creo que esta es mi mi carrera y vocación.
Ujú. Pues, qué padre, ¡qué bonito! Me gustó mucho cómo te expresas de, eh, pues, tus experiencias musicales. Y, pues, creo que sí vas a seguir ese camino toda tu vida, y, bueno, pues
Sí. <chuckles> Gracias. Yo también. <chuckles> Y yo premio o castigo, no te creas. <chuckles> Sí, muchas gracias a ti.
muchas gracias <chuckles> te agradezco mucho porque da la verdad es que se nota tu entusiasmo, y yo creo que también el entusiasmo, pues, es es positivo, ¿no? Y y generar este tipo de de amor por algo que te gusta, pues, también dan ganas de vivirlo. Gracias por tu conversación.
Sí, es parte de. Definitivamente. Gracias, bye, bye.